عندي مشكلة كبيرة جدًا، جدًا، وبجد هي دي اللي معطلاني عن اللي أنا أبدأ في أهم حاجة وأكتر حاجة باحبها في الدنيا، وأكتر حاجة عندي حافز ليها، بس المشكلة دي معطلاني، وحاسس إن هي مكتفاني، ومخلياني مش عارف أبدأ، بس لأنها دايمًا محطوطة قصاد عينيّا، و <tsk> ومكسلاني، ومخلياني مش عارف أعمل حاجة، إن أنا بسبب إن ال الشغف اللي أنا عي واللي الم وال والحاجة اللي أنا عايز أعملها، الحاجة اللي عايز أشتغل فيها، محتاجة وقت طويل، عشان أبدأ ألاقي نتيجتها، ومحتاجة آآ إن أنا لازم أصبر عليها، عشان ألاقي ال التطور بتاعها يحصل. فعايزِك تساعديني وتنصحيني وتقولي لي أعمل إيه في الموضوع.
طبعًا إحساسك ده هو طبيعي جدًا، إن أنتَ تبقى حاسس بالقلق وكده، لأن الموضوع بالنسبة لك مهم، و ويعني موضوع يعني أساسي بالنسبة لَك، وطبعًا هو ممكن هيكون، آآ يعني مصدر دخلك بعد كده، فطبيعي إن أنتَ تقلق، وطبيعي إن أنتَ تكون يعني مش عارف تعمل إيه. بس قُل لي، آآ في الأول يعني، هو أنتَ شغال على المشروع ده من إمتى بالضبط؟
امم. هو أنا لسه ي لسه كنت بادرِس إزاي أشتغل عليه، أنا عايز أبقى آآ صانع محتوى على اليوتيوب ويبقى عندي قناة كبيرة جدًا فيها ملايين وناس ب يوميًا أو أسبوعيًا بيستنوا الڤيديوهات بتاعتي، عشان يشوفوها، وأحِس إن أنا باقدّم قيمة للناس. حاسس إن أنا فعلًا باعمل حاجة حلوة، فبالتالي أنا كنت الفترة اللي فاتت دي كُلّها آآ باخُد كورسات وبادرِس لمجرد إن أنا أحِس إن أنا بدأت أعمل حاجة، لكن بعد ما خلصت الكورسات و وفعلًا أسِست نفسي كويس جدًا، وبقى عندي أدوات أقدر أستخدمها في شغلي، وعندي فعلًا أفكار لمحتوى قوي جدًا، بس بعد ما وصلت للنقطة دي حسّيت إن أنا عطلان مش عارف أمشي، ومش عارف أتقدّم مع الزيادة، خايف من بالضبط خايف لأحسن بعد الم الماش ال المُد طول المُدّة دي كُلّها ما ألاقيش في نتيجة وأنا ال وخصوصًا الموضوع، الحاجة زي دي لازم الواحد يصبر عليها.
إمم مقدّرة إحساسك ده. <lip trill> آه. طبعًا، طبعًا، هو كويّس جدًا إن أنت فكرت برضو إن أنت تقوي من نفْسَك وتاخد أفكار، وكويّس أصلًا إن أنت فكرت في حاجة زي كده، لأن هي حاجة م ال يعني أنت متو متناف متناسب مع التكنولوجيا الموجودة دلوقتي وبتحاول تعمل حاجة يعني منتشرة بشكل يعني يخليك تبقى متأكّد من نجاحها، ويخليك تبقى متأكّد إن هي هتكون مُربحة بالنسبة لك، و يعني هتدخل لك دخل كويّس جدًا. فده ذكاء منّك و في الاستثمار وواضح إن أنت يعني إيه، آآ، يعني بتحب إن أنت تاخد الطرق اللي هي يعني، آآ، ممكن يكون فيها مغامرة شويّة، بس في نفْس الوقت يعني فيها مكسب كويّس وفيها يعني راحة مادية يعني في المستقبل وكده، بس طبعًا هي فعلًا محتاجة صبر كبير، لأن هي ما بتظهرش في الأوّل، وفي يعني لازم تكون عارف إن أنت يعني ممكن يحصل لك أي دروبات وتبقى أنت قادر إن أنت تهاجمها وكده. مش إن أنت تخاف منها والكلام دوّة. بس قُل لي يعني، آآ، هو أساسًا إيه اللي خلاك أساسًا فكرت في فكرة المشروع دِيّة؟
آآ بالضبط. هو الموضوع جِه معايا من زمان أوي، من من بداية ما كان لسّه بقى من 2010 مثلًا أو من 2012 لمّا بدأ الناس آآ، أو الYouTubers في مصر يبدؤوا يعملوا ق قنوات، ويعملوا مراجعات للتليفونات، أنا باحب التكنولوجيا كمان جدًا جدًا، تمام، فبدؤوا بقى يعملوا Reviews للتليفونات ولل اللابتوبات والحاجات دي، وأُفاجأ وأنا بت ومتابعهم جدًا من من من س من بدايتهم، من أيّام ما كانوا لسّه لس قنواتهم صغيّرة جدًا، وما شاء الله عليهم دلوقتي الدنيا اتغيَّرت معاهم تمامًا ونجحوا نجاح كبير وان وانتشروا وقنواتهم بقت- ما شاء الله- قويّة جدًا.
صح معاك حق، ده بيحصل كتير فعلًا، آه.
بالضبط، ف فساعتها كنت يعني من ساعتها وأنا متحمّس جدًا للموضوع، وكمان بالإضافة لكده أنا إنسان ما ما باحبش الRoutine ال باحب الإبداع، باحب ال الاختلاف، دايمًا ب باحب إن أنا دايمًا باعمل حاج ال حاجة جديدة كل يوم في حياتي. فدي كانت أك أنسب حاجة أقدر أ أعيش فيها وأعتمد عليها بالضب فعلًا يعني.
واضح فعلًا إن أنت إنسان مبدع، وبتحب الاختلاف، وده شيء جميل جدًا، إنك أنت تبحث في حاجة مش مش موجودة يعني في كل مكان، أو يعني مش حاجة مثلًا تبع شهاداتك، أو مش حاجة مثلًا آآ يعني هتطلع، هتتخرج، هتتخصص، هتبقى مثلًا دكتور، مدرس، whatever، أنت بتحاول إن أنت تدور على حاجة يعني فيها إبداع، ومش منتشرة كتير، وخصوصًا إن أنت شايف قدامك تجارب ناجحة، وأنت متابع الموضوع يعني واضح إن أنت برضو حاطط تخطيط للموضوع وفي بالك من بدري، وعاوز إن أنت يعني إيه آآ تعمله بإتقان طبعًا، ويعني تعمله صح يعني. فدي كلها حاجات كويسة تطمن قلبك، إن أنت لو كمّلت فيها، هت هتنجح وهتبقى كويسة، ما توقَفش فيها يعني، يعني تخليك إن أنت، آآ قد المسؤولية، وقد إن هي هتبقى مضبوطة، مش هتبقى يعني تحبطك، أو مش هتخليك يعني فاقد الثقة في نفسك إنك تكمل، فلأ ما تقلقش من النقطة ديّة. أنت بس يمكن ناقصك م حتة إنك تدفع نفسك شوية، أو إن أنت تتجرأ إن أنت تبتدي فيها بس، وهتلاقي الموضوع يعني إيه بدأ يدخل معاك في الجَد، وهتلاقي نَفسك اتحمست بقى وكده. بس أنت إيه إيه أكتر حاجة يعني محسساك إن أنت م مُحبَط ومش عايز تكمّل، أو خايف تبدأ، أو كده؟
فعلًا. أهو للأسف يعني زي ما قُلت لِك إن ق عشان الواحد يبدأ قناة يوتيوب من البداية من الزيرو خالص ويوصل بيها حتّى لتع للي هو لأول خطوة، عشان الواحد يوصل لأول خطوة مُجرّد إن آآ إن هو يبدأ يفعّل الرِبح وينزل له إعلانات على القناة بتاعته، الموضوع ده أنتِ مش مُتخيّلة بياخُد وقت قد إيه، أنتِ المُتطلِّّبات عندِك عالية جدًا عشان اليوتيوب يقدر يعتمد عليكِ ويعتبرِك أحد الشركاء اللي يقدر ينزِّل على قناتهم إعلانات و آآ وي ويستفاد، لإن أنتِ بتحتاجي يبقى عندِك 1000 مُشترِك تمام؟ وعندِك 4000 ساعة مشاهدة محقّقاهم. فالموضوع ده أصلًا عشان تقدري تحُطّي رجلِك على أول الطريق، مش مح محتاج مش أقل من 6 شهور عشان و واستمرارية مع في النشر ودايمًا تقدّمي جودة عالية، عشان بس تبني جمهور وتقدري تفعّلي الرِبح وال وتوصلي للنقطة دي.
أيوه صح، صح فاهماك. آه. بس إمم. صح. صح، صح. بس أنت أنت جاهز، يعني أنت واضح إن أنت مستعد ودارس كل حاجة وعارف هو بيكسّب قد إيه وعارف هو أنت محتاج تعمل إيه، فأنت أنت واضح إن أنت مِجمَّع معلومات كويس ويعني دارس كويس جدًا، ودي حاجة تحمِّسك أكتر إنّك أنت تحاول إن أنت تبدأ، مش إنّك أنت يعني مثلًا ت آآ تتردّد، أو إن أنت تقْلَق من هي م م ما تكمّلش أو كده. بس أنت محتاج شوية صبر مش أكتر و وشوية تخطيط زيادة آآ إنّه بس مش مُجرّد إنّك تدرس وخلاص. حاول إن أنت تخطّط للموضوع، أو إن أنت آآ تبتدي يعني بحاجة صغيّرة أو بهدف صغيّر ليك وتشوف تِجِس نَبْض الناس وتشوف الدنيا هتمشي معاك إزاي، وممكن مثلًا تبعت يعني آآ زي إيه، يعني تحُط كده يعني آآ إيه رأيكم لو أنا هاعمل كذا؟ وتشوف الناس هترُد عليك هتعمل إزاي. إيه رأيك، فكرت حاجة تعمل حاجة زي كده تحِس تعرّف الناس عليك يعني بَدَل ما تحِس إن ممكن ما يمشيش أو كده؟
إمم. بُصّي، هو طبعًا الفكرة اللي أنتِ بتقولي عليها دي قوية جدًا إن أنا أبنى ح يعني آآ community وأب وأبني يعني مجتمع حواليّا للناس ال اللي تشوفني وتعرفني وفعلًا آخُد آرائهم وأشوف إيه اللي هم محتاجينه و وأعمله عشان أبقى نا ضامن فعلًا النجاح وضامن مثلًا إن أنا أي حاجة هاعملها هم هيحبّوها، فدي طبعًا فكرة ممتازة جدًا منِّك وبجد س يعني أنا هاعتمدها في في أسلوبي آآ و وأنتِ فعلًا بتشجّعيني جدًا إن أنا أخُش وأبدأ وبت حاسِس إن زي ما بتقولي أنتِ بتكسّري التلج وبتدوِّبي ال الجليد اللي جوّايا اللي هو مخلّيني مكسِّل اللي هو لسّه قُدّامي المشوار طويل. ف فكرة إن أنا آه.
لا، لأ أنت لو فضلت تقول لنَفْسك المشوار طويل، هتحِس إن أنت مكسِّل فعلًا وهتحِس إن أنت لأ، يعني مش هينفع تبدأ وخلِّ بالك هتحِس كمان إن ممكن تقْلَق بعد كده إن الم إن المحتوى بتاعك مثلًا آآ بقى في زيّه وهتبقى وأنت واحد بتحب الابتكار وزي ما قُلت لي، فهتحِس كده إنه إيه، الموضوع يعني اتقفل معاك أو تمِل. فحاول تشجّع نَفْسك بنُقَط زي كده، إنه أنا عايز أبتدي قبل ما حد مثلًا يبتدي ويسرق منِّى الفِكرة أو يبتدي قبلي وأنا أحِس إن الفكرة مش مضبوطة وممكن كمان تعمل حاجة، إن أنت مثلًا تشوف حد من أصحابك المُفضّلين أو أو حد قريّب منّك أوى يعني يشجّعك ويدخُل معاك مثلًا في فيديوهات زي كده ويتكلّم معاك أو يعني تعمل فكرة معيّنة كده تحِس إن هي فكرة جديدة عشان أنت مثلًا بتحب إنّك تعمل كل حاجة جديدة، فتحاول تدوّر على فكرة تكون مختلفة في العرض يعني فاهم قصدي؟
فعلًا. اه بالضبط، يعني عندِك حق، وفعلًا أنتِ برضه كمان، يعني أنا باشكرِك جدًا، أنتِ بتساعديني في يعني في في إنك إخراج أفكار وأفكار فعلًا أنا حاسس إنها فعلًا هتبقى ناجحة، يعني فعلًا في حد من صحابي فعلًا بي مهتم بالموضوع وعايز يبدأ هو كمان ونفس الفكرة بالنسبة لي برضه م مستبعد الموضوع و واللي هو مخلي ح إحساس إن هو م الموضوع هياخد منه وقت كتير، فده طبعًا أكيد، لما أقترح عليه فكرة إن إحنا آه ممكن إن إن يبقى في تعاون ما بيننا، هو آه يعمل قناة وأنا أعمل قناة ويكون في زي ل Collaboration كده، أو تعاون ما بيننا في إخراج المحتوى. أنا حاسس برضه إن الناس هتحب ده، ول وهيبقى في فعلًا دعم كبير ليه وموضوع هيبقى مختلف وخصوصًا لو إحنا كمان بدأنا في نفس الفكرة ونفس المحتوى، الموضوع فعلًا ه هيفرق كتير مع الناس.
آه، وتشجعوا بعض كمان يعني.
بالضبط يعني الموضوع فعلًا، حتى نفسيًا ومعنويًا، ندعم بعض وهانشجع بعض ون نزق بعض إن إحنا نبدأ.
وحاولوا، أ آه حاولوا تعملوا كام فيديو كده في الأول، عشان خاطر برضو ما تتزنقش في الوقت، تحاول تعمل كده كمية فيديوهات مثلًا، تخليها على جنب كده، زي إيه؟ زي يعني آآ، استبن يعني، زي ما بيقولوا، لحد ما إيه؟ تلاقي نفسك وقفت على رجليك بقى وبدأت إن أنتَ تنظم نفسك و وتشوف نفسك هتعمل فيديوهات هتاخد منك لأن خلي بالك الفيديوهات بتاخد وقت، فأنتَ لو بدأت تقول للناس خلي بالكم أنا هاعمل محتوى والناس قالت لَك يلَّا نزل المحتوى، وبعدين تلاقي إن أنتَ مثلًا ما عندكش حاجة كافية، فمش عايز توصل آآ لصدمة فقدان الثقة في الناس من قبل ما تبتدي. ففكرة إن أنتَ مثلًا تحاول تعمل مجموعة فيديوهات كده وتخزنها، هتساعدك كتير في الأول وهتقلل من عليك الضغط وهتخليك جاهز ومستعد و وتخلي الناس حاسة إن أنتَ نشيط كده وبتقدم لهم حاجات حماسية يعني.
أكيد، آه. بالضبط. عندِك حق جدًا والله. وكمان فكرة تخزين الفيديوهات دي هتخليني إن أنا في لو حصل أي حتى ظروف أو حصل أي ظرف طارئ عندي ومش قادر أو ما عنديش وقت إن أنا أ أعمل شغل أو أشتغل، هيبقى عندي فعلًا stock جاهز، إن أنا أقدر فعلًا آآ، أطلعه وقت ما أحتاجه و وأملي بيه الجدول بتاعي، من غير ما يبقى ما يحصل أي Drop. وآه، بالضبط. يعني والله أنا باشكرِك جدًا، جدًا، يعني أنتِ ساعدتيني وفتَّحتِ فعلًا أفكار كتير جدًا في دماغي، وحليتِ لي مشكلة كبيرة كانت مواجهاني، فأنا باشكرِك جدًا، جدًا على مساعدتِك ونصيحتِك الغالية دي.
بالضبط كده، آه. العفو، أنا دايمًا في الخدمة.